いや、確かに。
なんかそういうのは、最近結構ハマってますね、なんか、なんか効果があるっていうか、ちょっと疲れが飛ぶっていう感覚がなんかなんかあるんで、なんかそれをなんか自分の趣味で、あの、最近、うあの、ガンガンやっていきたいなっていうのはありますね。
いや、あ、はい。 いえ。うだはい。 ふすえ。 だってそれこそご自身のそのツボ、そのこれ聞くとリラックスできるとか、これ聞くとワクワクでけで、一番ご自身がわかってるわけじゃないすか。それを自分で演奏できるってそれは最高ですよね。ふう、すよね。
はいはい。 はい、そうですね。 そうですね、自分で、なんか普通だったらなんか、音楽かけてとかってあると思うんですけど、まあ、それでも全然いいんですけど、なんか、自分中で、あ、まあしける時は弾いてって感じで。
うんうん、ふんふん。はい。 へえ。 すご。
なんていうんすか、リフレッシュするっていうか、それに没頭できるので、なんか、変な悩みとかあったとしても、なんか、なんて言うしょかね、でも自分中ではすっきりするっていうか。
ああ、なるほど。 ひひひひ、へえ。 え、その、うん、例えばリラックスしたいときはどんな曲を弾かれるんですか？
でもなんか、ほんとに何ていうんすかね、オルゴール系のなんか、落ち着いた感じの。
え、<chuckles> すご、そっちも弾けるんすね、すご。
そういう感じのあれを弾きますね、落ち着きたい時とかは結構。なのではいはい。
ええ。え、オルゴオルゴール系っていうとその、なんか童話チックなとこですか？
そうですね、なんかいろんなジャンルはあるんですけど、なんか、あの
はい。
最近だと、まあ、弾きやすいものには一応してるんですけどあの、昔あった、あの、昔っていうか10年前ぐらいの君の名はってあるじゃない？
はい。 うん、ふんふん。 ああ、はい、ありますね、はい。
君の名はのああいう、あの、RADWIMPS とかが弾いてたような曲を、なんか自分なりにこうやって、あの、勉強したりてあおいちょっと練習して、あの、弾くと結構なんか、自分、まあ、結構好きなので、その辺曲が。なのでなんか、あの、リラックス効果っていうか、なんか普段、あの、趣味にしていいなって感じなので。
ええ。<laughs> すごい。 ほあ。 はい。 すすこあ、はい。 ええ！

あ、そうですね。確かにそれいいすっよね、確かに。
そうですね、なんかもう機械系とかも全部手放して、ちゃんとしたカメラみたいのが、こう、あのま、ま、 そうですね。そうですね、そういうあれがあったので、あの、自然なとこに行って、自分の中で、なんか、落ち着かせるじゃないですけど、もう、ほんとに静かな環境の中で、自然の中で、なんか、リフレッシュできるなっていうのはあって。
ああ。うわ。あ、それ確かに行きたくなりますね。それだけいいカメラあると確かに。 はあ。 うーん。 はい。 はい、で、その、その自然とその中にいる時に、その都会の静かな部屋とその自然の静かな空間
けはいはい。 はいはい。 はいはい。
なんか違いって何か感じます？
ああ、そうですね、都会のなんか静かな場所にいても、やっぱりどうしてもなんか、なんかしらの音はするんですよ、あの、車とか
はい。 あ、わ、すご。ああ、なるほど、はい。
あの、なんていうんすかね、あの、例えばもう、救急車が結構バンバン走ってたりとか、なんか、落ち着ける場所なのに、全然落ち着けないっていうのは、都会はやっぱりあって。
そうっすね。 ああ、おもちろはい。はい。 はい。
で、やっぱそういう自然なとこ行くと、もうほんとにスマホも、もう何て言うんです、き気持ち的にも見ないようにするので、スマホもなくあの何て言うんですかね、もうほんとに川の音とか、あとはその動物の鳥とかの音、なんかそういう音はするんですけど、やっぱそういう音とはま、全然違うので、都会のあれ。お同じ音っつっても、あの
うんうんうんうんうん。はい。 はあ。 はい。 ああ、はあはあ。 なるほど。 す、こう、やはり音
全然あの、感じ方と、なんて言うんですかね、あの、気持ち的な面でも違うので、なんか都会にいるとなんか、常に急いで、急いで、街中も急いで、急いでそうですね、あるので、で、人も結構わちゃわちゃしてっていう中で、そういう自然なとこ行くと、ま、自分がそういうとこに、あの時に行ってるっていうのもあるんですけど、結構割とそこまで人がいないんですよ。
うんうん。 はい。 ま、そうすっよね。どっかそうすよね、急がされてるところありますもんね。 分かります、はい。 ふんふんふん。 ああ、確かに。